อืม เข้าใจเลยแหละค่ะ แล้วครั้งแรกที่หนูได้ยินเพลงเนี้ย หนูรู้สึกยังไงบ้างคะ?
หนูรู้สึก อุ๊ย!
ที่มาดีกว่าว่า ทำ หนู หนูได้ฟังจากที่ไหนคะ?
ตรง ใจ หนูได้ฟังจากใน TikTok ค่ะ มันขึ้นฟีดมาแล้วหนูก็แบบว่า "เฮ้ย เพลงใหม่เหรอ?" ก็เลยแบบว่า อยากจะลองไปฟังดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <humming> รักเก่า ปีกี่ปีก็ยังไม่เคยจะเก่าเลย ปีทั้งปียังคิดถึงเธอเหมือนเคยเลย นะคะ ก็คือประมาณนี้เลย ก็ไม่ต้องแปลอะไรมากมาย มันเหมือนชีวิตหนูตอนนี้เลยแหละ
อือฮึ

โอ้โฮ 5 เพลงเลยเหรอ? <chuckles> หนูคิดว่า
<laughs> ค่อย ๆ คิดก็ได้ค่ะ <chuckles>
อ่า เพลงแรกเนี่ยหนูก็ให้ Opalite แล้วกันเนาะ ก็คือเป็นโอปอ แล้วก็เพลงที่ 2 เนี่ย หนูคิดว่าน่าจะเป็นเพลง Bittersweet ของ Madison Beer ค่ะ
อืม ร้องเลยค่ะ พี่อยากจะฟัง <chuckles>
อุ๊ย <tsk> หนูอะต้องมาโชว์ร้องเพลงอีกแล้ว หนูก็ ก็ได้อยู่แล้วนะคะ
อา
ซึ่ง อ่า หนูต้อง เกริ่น ก่อนว่า เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ Madison ปล่อยมาตอนที่เขาก็เพิ่งจบความสัมพันธ์ แล้วก็คือเป็นคนโสดป้ายแดงเนาะ อืม แล้ว เพลง คะ
สักหน่อย อา อืม ซึ่ง อา ซึ่งตรงกับหนูตอนนี้เลย
ใช่ ถูกต้อง เขาก็ร้องว่า Now that it's over, you'll blame it all on me. I know I should be bitter, but baby right now I'm bittersweet. I'm getting over what you put me through. And I'd say I'm done crying, but baby I don't lie like you do. นะคะ คือ หนูก็คิดว่ามันเป็น คงเป็นเพลงนี้
อือฮึ อา เพลงที่ 2 ไปแล้วเนาะ แล้วทำไมหนูถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงที่ 2 ใน Playlist ล่ะคะ?
นะ